อือ ๆ ๆ
เอ่อ เขาก็ปล่อยให้เราจัดการกันเองเลย เราก็วันต่อมาเราก็ไปล่องแก่งเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็เพื่อนก็ตกน้ำตกท่ากันไป แบบถ่ายรูปกันไป แบบ เออ ก็มีความสุขสนุก แล้วก็แวะตามจุดต่าง ๆ ถ่ายรูป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ อ่า ได้ ได้แบบเดินเขาแบบแป๊บหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทางมันลื่นมาก โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขามารับขึ้นไปบนน้ำตก อ่า แล้วเราก็ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของทีลอซู แล้วเราก็รู้สึกว่า โอเค นี่แหละ ทุกอย่างที่
<laughs> เออ อืม อ อือ ๆ ๆ อืม อืม คุ้มค่าเหนื่อย อะไรอย่างงี้ไหม?
ใช่ ใช่ค่ะ มันเป็นประสบการณ์ ที่ ที่คุ้มค่าที่ได้มาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรา ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้
อ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ จริงค่ะ ก็ <laughs> โชคดีจังเลยค่ะ เพราะว่านี่ตอนขึ้นไป ก็แบบ อ๋อ ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย <chuckles> เราอาจจะไม่ได้รักสายธรรมชาติที่จริงจัง หรือเราอาจจะไม่ใช่สายเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นสายทะเล สายอะไรอย่างงี้มากกว่า อะไรงี้ แต่นี้จะเป็นคนแอบ แอบจะ โฟเบีย ทะเลเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบบางคนไม่ค่อยชอบแบบสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเล อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ <laughs> เออ อะฮะ
เออ แต่เราชอบแบบบรรยากาศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ากลิ่น หรือเสียงคลื่น หรืออะไรแบบเนี้ย เออ ค่ะ แล้วคุณบ้านคะ แล้วถ้าแบบ ค การผจญภัยแบบเนี้ยค่ะ เที่ยวแบบเนี้ย ถ้าให้เลือกระหว่างเที่ยวอันเนี้ยกับนั่งพักผ่อนอะ อันไหนมันจะช่วยทำให้คุณบ้านแบบรู้สึกว่า อันไหนมันรีแลกซ์ อันไหนมัน ส มีความสุขมากกว่า อันไหนตอบโจทย์กว่าคะ?
ค่ะ